Kak, jadi gini loh Kak, aku tuh, lagi, eee, cukup ada beban pikiran nih Kak, aku pengen cerita nih Kak, pengen curhat, dan kalau boleh juga minta saran sih Kak, mungkin saran, eee, motivasi dan sarange saran i finansial juga nih, Kak. Aku nih lagi kepikiran soal, eee, be dalem 1, 2 bulan belakangan ini ya, aku kepikiran soal kebiasaan impulsif aku Kak, jujur aku memang, eee, cukup konsumtif dan im impulsif gitu ya diri aku aku mengenal juga gitu. Ditambah belakangan ini nih, apalagi 6 bulan belakangan aku lagi menggeluti hobi baru yaitu padel ya Kak ya, yang lagi tren di daerah aku gitu. Eee, ini tuh membuat finansial aku udah mulai terganggu, tergerus gitu loh Kak. Jadi, memang aku itu, ketika menggeluti atau hobi sesuatu, wah lumayan, eee, <tsk> apa yah, apalagi dal all out, totalitas, eee, membabi buta terkadang, apalagi kalau me eee, kalau memang lagi, apa, soal belanjanya, barang-barangnya, equipment-nya, gitu sih Kak. Makanya aku tuh lagi mikir, "Gimana ya, eee, mengubah mindset aku? Dan biar kedepannya tuh lebi bisa lebih mengontrollah ya, kebiasaan impulsif aku ini." Gitu, Kak.
Boleh boleh. Gimana tu Kak? Oke. Mmm. Oke. All out, gitu ya? Mhm mhm. <tsk> Oke, aku ngerti sih dari ke cerita Kakak, kayaknya memang a agak kebingungan sekarang, karena ternyata Kakak sudah mulai menyadari, eee, dorongan impulsifnya ini kayaknya sudah mulai gak aman nih, terlalu banyak mungkin gitu ya Kak ya? Nah, ini yang mau aku tanyain Kak sebenarnya, s ini mulai sekarang-sekarang aja saat ada hobi padel atau setiap ada hobi baru Kakak cenderung seperti ini, Kak?
Iya. Iya, Kak. Ya. Eee, sebenarnya cenderung seperti ini ya, eee, setiap ada hobi baru dari aku keci mungkin aku ada cerit eee, boleh cerita latar belakang aku dikit ya, aku dari kecil itu, memang di eee, terlahir gitu ya dari keluarga yang cukup berada ya Kak ya. Jadi memang, eee, apa-apa dari dulu kayak dibeliin, dimanjalah ya bisa dibilang gitu. Aku anak laki-laki satu-satunya lagi di keluarga gitu, kakakku perempuan dua-duanya, jadi memang, eee, ditambah pas ketika aku tumbuh dewasa punya uang sendiri, bisa cari uang sendi lebih la lebih ini dong, lebih kayaknya tuh, yah, kalau lebih konsumtif lah, lebih berani gitu mengeluarkan uang, spending. Jadi nah, ketika aku memang hobi sesuatu aku itu, eee, totalitas Kak dalam dalam arti semuanya sih, kayak misalkan aku juga hobi jalan-jalan ya. Jadi, ketika aku jalan-jalan, wah, all out juga totalitas gitu, lu belanjanya, eee, ya akomodasi, segala macam tuh ya enggak pakai mikir terlalu panjang gitu aku memang seperti itu, Kak. Jadi cuman aku pikir ke depannya, eee, aku laki-laki di umur aku yang udah menginjak kepala 3 ini aku pengen punya tabungan yang lebih stabil kan Kak gitu, aku juga pengen menikah nanti kan jadi kepala keluarga segala macam iya, eee, pengen mengubah aja sih Kak kebiasaan, eee, impulsif atau konsumtif ini Kak, gitu.
Oke. Boleh boleh boleh. Oke. Mhm. Oh. Oke. Betul. Mmm. Oke. Betul. Oke. Wajar sih Kak, ada keinginan kayak gitu, pasti Kakak mikir sekarang udah mikirnya lebih panjang gitu dan kayaknya harus ada yang dirubah dari kebiasaan Kakak, eee, dorongan impulsif yang tadi Kakak cerita itu tadi yah. Nah heeh, nah sekarang, eee, sebenernya Kak, dari yang Kakak, eee, suka belanjain nih, oke sekarang lagi ada hobi padel, ini semuanyakah, memang Kakak butuhkan? Atau coba Kakak inget-inget dari yang Kakak udah belanja itu, ada nggak sih yang nongkrong aja gitu loh di, eee, lemari misalnya atau ada di meja didiemin aja setelah dibeli gitu atau memang semuanya kepakai, Kak?
Iya. Enggak. Ya. Ya. Mhm. Nah, ini yang aku bilang aku kenapa aku cukup, eee, impulsif dan konsumtif, kenapa aku menyebut gitu, karena memang jujur ada yang tidak terpakai Kak, atau ada yang memang cuman dipakai sekali 2 kali. Itu yang membuat aku juga, "Kayaknya nggak bagus deh begini terus." Gitu loh Kak, eee, karena memang, eee, kalau terpakai gitu ya, walaupun harganya mahal, aku masih enggak menyesal gitu Kak belinya. Tapi ketika memang itu udah jadi, eee, bahasa orang tuh sarang nyamuk gitu ya cuman, eee, cuman diam aja gitu, itu kan membuat, <tsk> apa ya aku jadi mikir, "Kayaknya ini duitnya bisa dialihkan ke yang lain deh, bisa ditabung bisa apa." Gitu sih, Kak.
Mmm. Oke. Iya iya iya. Betul. Mhm. Benar benar. Benar benar benar banget, Kak, itu, eee, itu sebenarnya, dari yang Kakak perhatikan bahwa, "Wah, ternyata yang aku belanjain semuanya ada s enggak semua terpakai, ada juga yang diem aja akhirnya dipakai sekali, setelah itu dia didiemin. Ternyata ada beberapa yang kayak gitu ya." Nah, dari situ Kakak bisa melihat sebenarnya banyak banget atau beberapa itu memang Kakak beli karena dorongan yang tadi, dorongan impulsifnya kuat banget dan itu lebih ke keinginan daripada kebutuhan, gitu ya Kak ya? Nah, kalau ak heeh, kalau aku boleh kasih tips nih Kak, sebenarnya Kakak penting banget nih, untuk membedakan mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan, gitu. Walaupun di sini keinginan kadang-kadang samar, eee, garisnya tuh beda tipis gitu ya pada saat pengen banget dengan kebutuhan gitu kan ya. Jadi yang tadinya keinginan tapi dibikin valid, sehingga itu jadi kebutuhan. Nah, kalau misalnya kayak gitu sebenarnya Kakak udah harus ada rem otomatis sih, Kak. Coba Kakak, eee, lihat lagi ke, apa ya, seperti kayak se setiap orang walaupun nggak nggak detail pasti punya, eee, cara sendiri untuk mengatur uangnya gitu loh, ada anggaran masing-masingnya gitulah. Teru eee, Kakak tetapkan aja berapa persen ini untuk hobi Kakak gitu ya, berapa persen dari pemasukan bulanan Kakak gitu. Misalnya Kakak tetapkan, semisalnya sekitar 25% atau 30% gitu kalau misalnya Kakak bisa ya segitu ya. Nah, pada saat Kakak sudah menyentuh angka itu, mau enggak mau Kak, itu Kakak harus benar-benar, apa ya, tega banget sama diri Kakak sendiri, "Udah, tidak ada pembelian setelah itu." Entah itu, eee, dengan cara pada saat itu aplikasi online-nya dihapus dulu sampai bulan berikutnya gitu dan itu tuh, eee, sebenarnya bisa Kakak baca banget, kalau Kakak apakah sudah impulsifnya ini melukai finansial Kakak apa nggak, kalau Kakak sudah menetapkan persentase belanja Kakak itu. Kayak gitu sih Kak, sebenarnya.
Iya, wah betul Kak. Iya, boleh banget Kak. Iya, itu Kak. Tul. Iya. Oke. Mhm. Iya, mhm. Mmm. Oke. Oke, mungkin aku bisa coba, eee, aplikasikan ya Kak ya, barusan Kakak apa, saran Kakak barusan. Karena memang aku juga belum terlalu disiplin dengan diri aku seperti sampai 20%, 25% aku cuma sisihkan, intinya aku ada 2 rekening, di eee, di tabungan aku bahwa yang satu untuk sehari-hari, yang satu untuk, eee, dan lain-lain, aku sering menyebutnya. Jadi, memang, eee, dan lain-lain itu bisa itu untuk hobi, dana darurat, eee, be be bla bla bla, dan lain-lainlah ya intinya, jadi banyak di situ. Nah cuman, terkadang nih yang aku bilang kalau aku lagi menggeluti atau hobi sesuatu, biasanya sampai menggerus tabungan yang pribadi yang harusnya posnya enggak enggak untuk itu gitu. Jadi, iya itu yang itu yang membuat aku ini sih Kak, makanya te eee, harus mendisiplinkan diri juga nih. Memang kalau udah udah mentok di situ enggak boleh ambil budget dari yang, eee, tabungan lain sih, gitu. Oke.
Oh. Oke. Oh. Oke. Bener bener. Nah, ini Kakak punya 2 rekening malah lebih mudah deh, Kak. Jadi, yang memang budget buat hobi itu udah Kakak, eee, simpan semua di 1 rekening dan udah, Kakak nggak bisa pinjam ATM yang satunya untuk bela belanja impulsif Kakak, istilahnya kayak gitu sih, Kak.
Iya. Iya iya, aku harus, memang harus ini sih Kak, aku, eee, jadi makin terbuka pikiran aku harus mendisiplinkan diri sing. Cuman memang kadang aku, eee, ini ya Kak ya, apa, ada tekanan sosial juga mungkin Kak, di di apa ya, di diri aku kalau memang ya contoh yang padel inilah, yang lain nih temen aku kok pada ganti raket, pada pada ganti sepatu baru, masa aku enggak, eee, raket pun waktu itu aku belum punya masih minjam-minjam, masak nggak punya raket nih satu pun, jadi beli, mau nggak mau, terkadang sekarang malah, eee, baru baru berapa minggu belakangan ganti yang baru, raket baru, upgrade baru. Jadi kayak hal-hal itu juga tekanan sosial sih Kak, mungkin ya penyebabnya.
<tsk> Ah. Oke. Mhm. Oke. Nah. Oke. Nah ini juga sebenernya nyambung sama yang Kakak omongin, mungkin ini jadi saran terakhir aku juga nih, Kak. Tadi Kakak bilang nih, barang-barang yang akhirnya cuma sekali, 2 kali pake udah gitu selesai. Nah, barang-barang itu coba deh Kak, Kakak kumpulin, dan Kakak, eee, jual sebagai barang preloved atau seken ke komunitas itu, gitu loh Kak. Karena ini sedang booming banget terutama padel, aku yakin banget loh Kak, itu peminatnya banyak banget dan itu bisa juga untuk menopang, eee, apa ya, hobi Kakak ini untuk beli barang lain yang memang sebenarnya Kakak butuhkan, kayak gitu, Kak.
Oh iya. Boleh boleh. Oke. Iya. Mmm. Iya iya iya, mungkin nanti aku akan coba, eee, pertimbangkan dan praktekkan nih Kak, memang, eee, menjual barang preloved, eee, juga kan banyak ya aplikasi sekarang dan juga, eee, marketplace-nya banyak gitu. Jadi, eee, apalagi komunitasnya juga lagi naik banget ya, seperti padel ini mungkin aku akan, yang gak kepakai aku sortir, aku sisihkan, mungkin aku, eee, bisa apa namanya, bisa jual nih 1, 2 gitu barang, eee, yang memang enggak terpakai. Waduh, ini terima kasih banget loh Kak, aku udah, eee, b diberi saran, yang paling pasti juga udah didengarkan curhat aku. Aku sekarang udah lebih lega nih Kak. Terima kasih loh, Kak.
Oh iya, benar? Mhm. Iy Oke. Sama-sama, makasih juga ya Kak yah, udah berbagi sama aku dan nanti kalau mau ngobrol-ngobrol lagi, jangan sungkan ya Kak, ya.
Oke pastinya, Kak. Terima kasih ya Kak ya, sampai jumpa.
Oke. Sama-sama, sampai jumpa.